É verdade, eu eu não tinha pensado nisso, mas tu tem razão. Daqui um pouco eles fazem isso e não funciona. Cai, né. Daqui um pouco, cai a qualidade e as pessoas acabam todo mundo assim produzindo meno enfim, tem algum impacto para a empresa que eles podem reconsiderar. Isso é um fato. E olhar o mercado com esse olhar também, porque daqui um pouco, né. Não sei o que o mercado tá praticando, eu tô fora do mercado, vou olhar. Não, super super relevante o que tu pontuou. Eh eh ao invés de sofrer agora, dar um tempo, respirar, me adaptar um tempo, né. Olhar, né. Um olho no peixe, outro no gato, como eu digo, né. Ir olhando o mercado, pesquisando, vendo as vagas, vendo como é que a empresa é, porque o mais importante, eh, pra mim é como é que a a empresa se posiciona sobre isso, os valores, é, então gosto muito do que eu faço, mas também eu gosto da minha vida, sabe. Então eu tenho que conseguir organizar as 2 coisas.
Exatamente. Uhum. Isso. Os valores, né? Com certeza. E até mesmo é até mesmo como você falou. Hoje você vive um novo estilo de vida e você tá muito adaptada a ela. Eu acredito que seu marido esteja adaptado a ter você ao lado dele, então isso geraria um impacto muito forte na sua vida. Então talvez, eh, tendo aquela primeira conversa com o chefe pra mostrar ali a insatisfação inicialmente e saber se tem algum poder de negociação ou não, e aguardar um pouco, né. Aguardar olhando o mercado, pra saber se ele também vai poder te oferecer tudo isso que você tinha e ta talvez perca, né. Mas vai dar tudo certo. Espero que você consiga ter o seu home office, seguir a seu estilo de vida. Seu marido com certeza gosta muito disso, que dê tudo certo pra você e que sua carreira só voe.
Uhum. Sim, aham. Uhum. É. É. Nisso. É, talvez é. É. Nossa.